Auf jeden Fall, das ist halt, äh, zeit äh, effizient.
Ja.
1. das und 2. ist es ja so, ich bin ja nach dem Essen immer so 'n im kleinen Delirium, ne? Ich bin im Essensdelirium dann, ne? Dann bin ich immer voll voll k.o. und will eigentlich schlafen und werde so richtig müde. Und wenn ich dann wie gestern ich habe gestern gekocht, wenn man das kochen nennen darf, äh, ich ich habe mir Buldak Noodles gemacht. Also nix sonderlich Buldak Nudeln.
Mhm. Aha. Ja. Wieso? Was is w w Du hast dir was? Was ist das?
Das sind äh, man kennt ja diese chinesischen schnellen Tütensuppen, ne?
Ja?
Buldak hat was anderes rausgebracht, und jetzt jetzt kommt's, einmal zu meiner Schande in Carbonara und einmal in Cheese zum Beispiel. Ja äh, das das ist für mich natürlich gar keine Carbonara. Und dann wird das wirklich schnell aufgekocht im Topf, dann tust du da die dieses seasoning rein. Dann mache ich da extra noch 'n bisschen Milch rein oder, äh, halt einfach, äh, noch Käse auf jeden Fall. Dann kommt das in mein meine Schüssel, dann kommen die Stäbchen raus und dann esse ich das so.
<chuckles> Mhm. Ja. Aha.
Mhm.
Und das war na ja, gut, aber dann n war's aber 'n einfaches Abendessen, was natürlich dann zu wenig Kocherei und auch, äh, Sachen wegstellen geführt hat, ne? Also
Mhm. Genau, und da habe ich's auch wirklich effektiv alles in der Küche stehen lassen. <laughs> Ich habe es stehen lassen nach 'm Essen, so 'ne 1/2 Stunde später habe ich dann meinen Pöppes hochbekommen, habe gesagt: „Komm, du räumst das jetzt weg.“
Ne Nein, echt? Oh Gott. Ja.
Ja, weil allein schon wegen der Katze, und die Soße ist ja, ähm, scharf und dann kriegt er wieder Durchfall. Weil letztes Mal habe ich nämlich ich hatte ähm, Guanciale, also, Fett vom vom Schwein habe ich gebraten. Und ja, die das Öl war noch heiß, die Hanne war Pfan Pfanne war noch heiß, also habe ich das Öl noch nicht weg getan. Und dann habe ich's vergessen.
Aha. Ja. Okay.
Und, ähm, habe das wirklich bis zum nächsten Tag, glaube ich, sogar stehen gelassen. Mhm. Also, war halt 'ne ganz kleine Pfanne, diese ei diese Ein-Spiegelei-Pfannen, ne?
Ach Gott. Hm, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, genau. Mhm.
Genau. Am nächsten Tag komme ich runter, gucke, hm, Fett weg. Katze mit Durchfall. Mhm. Der hat alles ausgeleckt.
Ach, du Schande, ja. Ja. Ja, das glaube ich. Die sind ja auch
Das sind auch mein Trick, das dann wegzumachen, wegen der Katze allein schon.
Ja, ja, ich wollte grad fragen, ob du da irgendwelche Sachen noch einfach dann immer wegräumen musst, weil du ja 'n Haustier hast, ne? Es ist ja man weiß ja oft, wenn man Butter draußen stehen lässt, ne, und d die nicht abdeckt, dann kommt die Katze und dann leckt die Butter schön und, äh ah ja.
Richtig. Und dabei ist es für ihn verboten, das ist bei mir strengstens verboten, auf die Theke hochzuspringen
Mhm. Aha. Ja. <laughs>
ne? Aber wenn ich da was stehen lasse, dann kann er wohl nicht anders und denkt: „Ich bin jetzt hier 'King Kotelett' und ich springe hier jetzt hoch.“
Mhm. Ja, die Mama guckt ja nicht, ne, Mami ist am Schlafen.
Richtig.
Ja. <chuckles> Oh Gott. Ja, aber das ist dann schon, äh, n glaubst du, dass einen das dann auch wirklich bewegt, irgendwo, ähm, n n diese grade die solche Sachen nicht aufzuschieben, auch zum Wohl des Tieres, ne?